À, khi mà bạn nói bạn làm cái công việc mà ưu tiên tiền nhiều hơn này, thì mình cũng hơi thắc mắc là bạn làm cái công việc gì?
Ừm, công việc đó thực ra cũng đơn giản thôi, ờ, ưm, mình làm đầu bếp nè, mình phải đứng trong bếp đúng rồi, ừm, mình thường thường 1 ngày làm việc của mình rất là mệt, làm khoảng từ 6-8 tiếng mà không không đầu bếp không có chỉ là nấu nướng không mà trước đó bạn phải chuẩn bị, ờ
A, đầu bếp hả? Ừm. Ừm.
các nguyên liệu nè, rồi bạn phải sắp xếp lại bếp, bạn dọn dẹp rồi sau khi ví dụ như bạn tan ca làm thì chưa chắc bạn đã được nghỉ, thay vì đó bạn phải dọn dẹp nè, rồi bạn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau. Đúng rồi, rất là nhiều việc và mình bên cạnh thời gian đó mình cũng phải đi học trên trường đại học thì nó thực sự là một cái khoảng thời gian, gọi là, không vui vẻ gì mấy đối với mình.
Ồ, thế thì vất vả quá. Ủa, thế á? Ờ. Uầy. Ôi, thế thì, ờ, cái thời gian ngủ nghỉ của bạn nó dường như nó rất là ít luôn ấy. Ừ, khi mà bạn ờ, khi mà bạn chia sẻ là bạn, ờ, tốn bạn thấy là về cái mặt sức khỏe của bạn khi mà làm cái nghề này nó không tốt này. Và mình thấy khi mà bạn chia sẻ ấy thì cái ngày nghề nghề nghề đầu bếp ấy, ờ, đã đi làm 6-8 tiếng rồi và dường như là cái nghề này nó đâu được ngồi đâu, như văn phòng đâu. Nó còn phải đứng này và đi lại rất nhiều và còn dọn dẹp nữa.
Đúng rồi, chính xác luôn. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác, mình phải đứng rồi mình phải, gọi là, làm trong một cái môi trường lúc nào cũng phải nhanh, thật nhanh. Tại vì như như bạn biết đó, bình thường mình đi ăn ở ngoài thì mình đâu có mình, ừm, với phương diện khách hàng mình đâu thích chờ lâu, mình không thích, gọi là, ừm, ngồi chờ cả 30 phút để mà được ăn một cái món ăn, đúng hông? Đúng hông? Nên là cái môi trường làm việc nó lúc nào cũng phải cần nhanh, gọn.
Ừm. Ừm, chuẩn luôn, tâm lý chung mà. Ừm. ừm.

Lời khuyên thì chân thành mà nói mình nghĩ trước khi lựa chọn tiền hay đam mê thì người đó hãy nên, gọi là, liệt kê ra những cái mặt h mặt lợi và mặt hại giữa một công việc kiếm được nhiều tiền hơn và một công việc kiếm ừm, một công việc mà thỏa mãn đam mê của bạn. Thì mình nghĩ là cái điều đó sẽ giúp cho cái người mà lựa chọn giữa tiền và đam mê sẽ, gọi là, ừm, cân nhắc tốt hơn.
Ừm. <chuckles> Ờ. Ờ. Bạn có nghĩ là Ừm. Ồ, thế á? Thế thì con bạn có nghĩ là, ờ, những người đấy nên trải nghiệm hai cái này giống như bạn để nhận ra
Đúng rồi. Wow! Nếu nếu mà trải nghiệm nếu mà trải nghiệm được thì quá tốt luôn á tại vì cách tốt nhất để mà mình biết được mình nên lựa chọn cái nào đó chính là trải nghiệm trước. Nếu mà mình chịu đựng được thì mình nghĩ tiền cũng không phải là một cái phương án quá tệ nhưng mà nếu mà mình không chịu đựng được thì mình nghĩ đam mê là sẽ là một cái lựa chọn mà tốt hơn, đúng hông? Bạn có nghĩ giống mình, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đây, ví dụ ờ, đúng rồi, ví dụ nhá, là khi mà người ta chọn cái nghề về tiền ấy, nhiều khi cái đam mê của họ là cái đam mê kiếm ra tiền chẳng hạn, ngồi đếm tiền chẳng hạn ờ. <chuckles> Đấy, cũng hay mà! Ờ.
Đúng rồi. <laughs> Nếu mà vậy thì quá tốt luôn, ai cũng ai cũng muốn làm công việc đó cả. <chuckles>
Đấy, một công đôi việc luôn. <chuckles> Ờ. Thế thì, ờ, bạn có cách nào để mà xác định ra cái, a, đam mê trước, ờ, đam mê cho mình không?
Đúng rồi, chính xác luôn.

Ừm, mình thực sự thì từ trước tới giờ mình chưa trải qua một cái vấn đề nào mà tiền thực sự quan trọng hơn đam mê của mình, nhưng mà mình có người thân đã từng trải qua rồi. Đó chính là họ đi làm họ đi làm, chỉ là một người công chức làm công ăn lương bình thường như bao người khác, nhưng mà họ bị lừa mất một số tiền cũng khá là lớn, và lúc cái cái số tiền đó là cái số tiền mà họ gom góp để dành từ lúc lập nghiệp tới giờ và thực sự mà nói nó là một khoản nó là một con số không hề nhỏ. Và thực, ừm sau và, ừm đ thậm chí sau không những bị lừa tiền mà còn mất nhiều thứ hơn mà họ phải đi mượn tiền và họ trả cho những cái thứ mà họ đã mất. Thì mình nghĩ là trong trường hợp đó tiền là một thứ mà, gọi là, khá là quan trọng đối với lại họ.
À. Ừm. Đúng rồi. Đó. Ừm, dường như là khi mà bạn, à, kể cái câu chuyện này với mình ấy, thì mình thấy là, ờ, ít ai mà theo đuổi cái đam mê hơn là tiền lắm. Và dường như là mình thấy bạn là là cái người hiếm hiếm mà <laughs> theo đuổi cái đam mê lắm.
Đúng rồi. <laughs> Mình nghĩ không những mình mình nghĩ không không không những mình không mà những người xung quanh mình trong môi trường bạn bè và môi trong môi trường mà mình đi làm thì cũng có một số người họ chọn đam mê thay vì tiền. Nhưng mà họ may mắn, họ làm được công việc mà đúng với đam mê của họ và họ cũng kiếm được một con số không hề nhỏ, nên là mình nghĩ nếu mà thực sự mình xứng đáng, mình tự th thực sự cố gắng thì đam mê có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn thay vì bạn chọn tiền chẳng hạn.
À! A, cái này cũng hay mà. Ý là mình phải, ờ, chọn cái đam mê nào mà nó kiếm ra được tiền, nó không chỉ là cái đam mê mà niềm vui qua ngày, mà nó phải, ờ, thực tế hơn một tí.
Đúng rồi! Đam mê nào mà Mình Đúng rồi, mình phải thực tế một tí là mặc dù mặc dù mình bản thân mình đây chọn đam mê hơn tiền nhưng mà cái đam mê đó ít nhất cũng phải giúp mình, gọi là, chi trả được cuộc sống cho bản thân mình thì mình sẽ chọn. Còn nếu mà đam mê mà, gọi là, tốn nhiều tiền bạc, công sức của cải của mình nhưng mà không mang lại cái bất cừ bất, ừm, bất cừ kỳ một cái mặt lợi nào á thì mình sẽ nên cân nhắc về chuyện đó chẳng hạn.
Đúng không? Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ờ, thế thì khi mà bạn, ờ, chia sẻ ấy, thì không biết là hiện tại bây giờ chắc là bạn, à, làm cái việc, ờ, gì đó mà bạn đam mê, đúng không?